Aham.
Né, eh, trabalhando hora em casa, hora saía, porque tinha a hora que não podia sair, né, fecha tudo.
Claro, claro. <clears throat> E o interessante, mas legal, olha como a vida é, mesmo depois de ter se aposentado, uma vida inteira fazendo uma profissão, vai para um outro país, né, e fica preocupada em como vai redefinir a rotina e tudo mais. As coisas acontecem simplesmente do nada, e de repente você já tá trabalhando em uma área que você nunca trabalhou, aprendendo coisas novas, voltando a estudar, saindo, conhecendo novos parceiros de de negócios, ir entender como é que funciona as coisas no banco, é muito interessante e inspirador ouvir isso, sabe. É mesmo assim
Mas é. Aham. Aham. Interessante, não é. Eu tinha me programado para me aposentar e ter uma rotina, e de repente eu redefini essa rotina
<laughs>
mas foi de uma forma tão bacana, sabe.
Aham.
Eu redefini uma rotina em outro país. Me envolvi com projetos sociais também, foi muito bom. Eu sempre fiz isso no Brasil, então eu me envolvi aqui também, com o pessoal da minha igreja que tem projetos bacana, sociais.
Claro. Olha que lindo.
E aí, foi assim Olha, e está sendo, né, porque atualmente, eh, eu faço esse trabalho remoto que eu estou apaixonada. Bom, esse projeto desses meus amigos aconteceu, toquei o projeto, deu tudo certo, fiquei com eles 2 anos e meio, né. Depois dei uma descansada, viajei mais e agora recebi esse convite, estou fazendo um trabalho remoto
Aham. Ai, que felicidade.
então, eu eu continuo aposentada, né, a nível de Brasil d como funcionária pública.
É. Exato. Tá aposentada, mas não tá parada, né, a vida continua e está correndo atrás, o que é o muito legal da sua parte.
Não. E muito feliz por eu ainda conseguir fazer parte de um trabalho como esse que eu estou fazendo, né, que é uma coisa pra pessoas mais jovens, de repente, né. E está sendo útil e está, realmente, participando de uma evolução aí, né, tecnológica muito bacana.
Aham. Sim, sim, claro.